Пусть это будет запугиванием, но говорить как есть.
Вот, кстати, воп вопрос Да, о рисках. Да, действительно, потому что щас настолько, э, сколько и, м, так же, как и развивается техника, развивается всякое мошенничество, за которым тоже не успеваешь следить, оно так видоизменяется. Вот действительно, может быть, нужно уделять больше времени вот этим вещам, то есть, э, рассказывать о минусах, о проблемах, которые могут прийти оттуда.
Мгм. Да, это тоже надо, вот, э, у знакомых был т ребенок, они ему купили ноутбук, лэптоп, и он его убил буквально за пару дней.
Так. Ой.
Он начал качать всё подряд всё, что видел. И тем самым занес такой, э, такую разновидность вирусов, что ужас просто.
Мгм. Мгм.
Просто в родители
То есть изначально неправильный подход, н не объяснили ребёнку.
Ну, родители вообще ему просто подарили и ничего не объясняли. Сказали: "Вот тебе, сыночка, подарок, пользуйся". И всё, вот это всё объяснение. Ну, он и пошел.
М-да. Урок и д ребёнку, и родителям урок. Они финансово тоже наказаны. Мгм.
Н-да. Ни антивирус не поставили, ни родительский контроль не поставили, ничего не сделали, просто пустили ребенка в свободное плавание. Он там насмотрелся всего, он там накачал всего, и
Мгм.